勤務とゆう扱いにしなくちゃなんないんですけど、まあ、そ監視されてるわけではないので、うん、なんかこう、具体的な何かがなければ、あ、まあ、手は抜けてしまうというか、うーん。
はい。 うん。 <laughs> なるほど、はい。そうなんですね。え、うん。
で、プラス、その、妻のリモートもあるので
あ、そうなんですね。うん。
うん、そうなんですよね。そうすると、その、なんだろう、こう、2人ともおんなじ日にたまたまリモートになったりすると、ま、正直、しその、仕事の方を私生活が侵食していく感じになっちゃうというか
はい。 ああああ、なるほど。じゃ、奥様もリモートの仕事をしてて、えっと、さも、リモートの仕事をしてるとなると
うーん。 はい。 はい。
プライベートとゆうか、私生活が疎かになってしまうってゆうことなんですよね？
あ、いや、逆ですね。仕事がおろそかになりますね。<laughs> うん、はい。
あ。 あ、さあえっ、え、ちょっと待ってください。ふたりとも、リモートでお仕事をなされてるわけじゃないですか